Ja, bei mir ist aktuell irgendwie ständig Chaos angesagt und, ähm, ich war eigentlich f in meinem früheren Leben immer ein sehr, sehr routinierter Mensch und ich habe das auch geliebt, diese Routinen zu haben und zu fahren und so was. Aber aktuelle in der aktuellen Situation sieht es bei mir leider eher irgendwie so aus, dass, äh, Wochenende, Werktage und eigentlich alle Kalendertage des Jahres so 'n bisschen ineinander verschwimmen und, ähm, dass gar nicht mehr so diese Routinen, die ich früher hatte, die ich auch gar nicht mehr so richtig, ähm, ja, aufrechterhalten kann. Und das führt halt irgendwie zu so 'nem zu so 'ner, ja jeder Tag wird halt genommen, wie er ist, und man versucht, ihn einfach nur so hinter sich zu bringen. Aber ich merke auch nach dem Motto, dass es halt extrem anstrengend ist, weil es so inzwischen gar keine Routine mehr gibt.
Okay. Ja. Mhm. Oh ja. Und, ähm, du meintest chaotisch. Also, ähm, hast du denn deinen Alltag jetzt unter der Woche, werktags, hast du was zu werken? Also, hast du irgendwie 'nen Job, der dir da bissel den Halt gibt, bissel die Routine reinbringt, oder bist du selbstständig? Ist es wie ist denn da der der Wochenablauf bei dir?
Mhm. Äh, ja, also ich habe, äh, <giggles> 2 Vollzeitjobs. Also einmal bin ich, äh, Vater. <giggles> Äh, ich hab 'n 15 Monate altes Kind, was natürlich sehr fordernd ist. Dankeschön. Und ich habe noch ein ähm, ein eigenes Start-up, was, äh, noch das 2. Baby ist. Und das erfordert natürlich auch extrem viel, äh, Zeit und Mühen und das ist natürlich dann so der der Grund durch die Selbstständigkeit, warum es bei nicht diesen bei mir nicht diesen klassischen, ähm, Arbeitnehmeralltag gibt, im Sinne von: Gehst halt morgens um 9 ins Büro genau, so 9 to 5 das gibt es bei mir nicht.
2 Voll ja, gut, das ist tatsächlich 'n Vollzeitjob, ja. Glückwunsch. Ja. Mhm. Genau. 9 to 5, ja, das gibt's da nicht, ja. Ja, das ist natürlich dann, äh, b buchstäblich, wie du sagst, da ist einfach viel um die Ohren. Ähm, also wenn man da 'n jung kleines Kind hat und gleichzeitig noch da sein eigenes Start-up aufzieht. Ähm, wie viel Leute arbeiten in deinem Start-up mit? Hast du da die Möglichkeit, jetzt für dich, äh, so 'n bisschen Elternzeit rauszunehmen, dich 'n bisschen zurückzunehmen? Ist das 'ne Möglichkeit?
Ja. Mhm. Ne, leider gar nicht, weil wir sind nur zu zweit. Also, äh, sind einfach nur wir wir kannten uns schon von, äh, Kindheitstagen an und wir haben sozusagen einfach nur 'ne Gb 'ne GbR gegründet. Und wir machen sozusagen alles, was nicht wir machen, ist eher nur ge outsourced, aber wir haben jetzt keine festen Mitarbeiter oder so. Ne, so der Klassiker irgendwie über Fiverr oder andere Plattformen, über Upwork, äh, Designer oder Developer oder so, alles, was man mit der App zu tun hat, die das kaufen wir sozusagen ein, aber die sind nicht fest angestellt.
Oh ja. Mhm, das schön. Die holt ihr euch dann nach zu. Mhm. Ja. Und, ähm, genau, was was ist so eure Start-up-Idee? Was wie läuft das bei euch ab?